Ay, o ay, o awareness, 'yung sabi nga natin na kung marami ka nang, kung may mga napapabalitaan ka na na mga ganyan, na may mga nasasangkot sa kaso, mga nawawalan ng malaking pera, 'yon na 'yon, 'di ba? 'Yung parang ano na, ah, alam mo na nahi walang kasiguraduhan pag pumasok ka sa ganyang klaseng, ah, negosyo, oo. Ma kasi tulad nga ng sinabi mo na na nakaka ah, hindi man magandang pakinggan pero 'yung desperation. Pero marami pa rin talagang paraan para kumita ka ng kahit hindi siyempre 'yung gano'n agad kabilis, pero ang importante may kikitain, na payapa 'yung isip mo, na ano rin, unti-unti naman makakaipon ka din. Ang mahalaga 'yung, ano ka, ah, may peace of mind. Oo, at stable.
Mhm, awareness. Mm. <snorts> Yes. Mm, mm. Negosyo, oo. Oo, totot totoo 'yan. Mm. Ayan. Mm. Agree. Yes. Totoo, yung trabaho mo, 'di ba na, mayrong resulta. Kasi siya makikita mo 'yung pyramid schemes eh, na oo may binebenta ka pero front lang 'yon. Hindi talaga 'yon 'yung pinaka-business, eh. 'Yung pinaka-business doo'n 'yung mga miyembro na dadagdag, na bibili ng produkto para ibenta. 'Yung pagbili nila, 'yon 'yung pera. <sniffs> 'Yon 'yung sinesuweldo ng mga nasa taas 'di ba? Eh, gano'n siya, eh. Gano'n ang cycle no'n. So, kunyari ako
Totoo. I ta tama. Oo. Oo. Totoo. Oo, kumbaga parang ikaw ang nagpapasabit sa kanila. <sniffs> Oo.
Oo, 'yung mga bagong members ang nagpapasahod sa mga nasa taas. Ah, at the more members, the more may sahod 'yung mga nauna, kunyari.
Oo. Na nando'n sa tuktok, totoo.
So, ikaw naman na bago ka 'di 'yon nga, palaki pataasa ng pataas 'yung pyramid kaya siya tinawag na pyramid at gano'n siya nang gano'n. Oy, pero ito ma m since napag-uusapan natin 'yang ano mga scams, ah, mayro'n ka na bang mga natanggap na text na like, "Oh, ano trabaho, like 900 per hour to 5,000. "Um, "I'm ano, I'm kunyari, I'm Jennif-" Ah, sorry. Kunyari, "I'm Angela ganito from HR" ganyan. Mayro'n ka na bang ganyan na na-received? <chuckles>
Oo, oo. Oo. Oh. <laughs> Oo, may ganyan. Oo, oo. Oo.